Ну да, действительно, особенно когда переезжаешь, ничего не знаешь, это очень большая помощь. А бывало наоборот, что какой-то сосед, может быть, терроризировал весь подъезд, включал музыку там или разводил, э, не знаю, котов, <chuckles> ну, какие-то такие ме вещи, которые раздражали других.
Да, да, да-да. <laughs> <laughs> Ну, вот с котами <chuckles> у меня не было никаких <chuckles> таких вещей, ам, когда я ещё жила н на родине, э, у нас в подъезде, э, ну, мне кажется, это такая ситуация прям для многих знакомая. В общем, жила такая семья, они всё время пьянствовали.
<chuckles> Мгм.
Прям вот весь подъезд был чудесно, прекрасный, все отличные люди. И вот такая 1 семья, она, конечно, терроризировала прям весь подъезд. То есть, э, <laughs> прям вот со мной лично был такой случай. Я утром собиралась на работу, значит, всё собралась, и мне нужно открыть дверь, я её открываю, она не ну, не открывается. То есть я понимаю, что там что-то мою дверь подпирает.
Мгм. Ага, я догадываюсь, кто. <laughs>
Не Да, в общем, я с трудом, в общем, <laughs> в с г з нэ что пыхтела. <laughs> В общем, двигала эту дверь, <chuckles> значит, приоткрыла такую щёлочку, значит, заглядываю туда и смотрю: лежит тело, <laughs> которое я никак не могу сдвинуть. <laughs> Ну, в общем, вот, ну, такие были случаи не очень приятные в связи с этими соседями. Конечно, было
<laughs> Да. Кошмар. И как ты выбралась-то в итоге?
Ну, двигала, в общем, потихоньку, там, изо всех сил. <chuckles> Д да вообще, он даже не проснулся, когда я его сдвинула, это был не не он, это была она, это было женское тело. <chuckles> Да, в общем, вот, э, поскольку я жила на 1 этаже, то есть, видимо, это тело, оно забралось на ступеньки на 1, больше уже сил не было, оно и рухнуло.
А он спал, как, э, уб как убитый, да? Ой, ну это вообще, конечно. М-да. Мгм.
И, в общем, э, это было очень неприятно. М, это мучился весь подъезд, э, потому что в итоге они устроили пожар ещё в подъезде.
Ой, и кто-то пострадал?